Ừm, mình tạm chia ra như vầy nha, <laughs> buổi sáng á, thì thường mình không có ăn ngay sau khi dậy á, nhưng mà có hôm bận quá thì mình nhịn tới, ơ, 10:00 trưa, thì mình mới ăn cái gì đó, nhiều khi là chỉ là ăn đại một cái bánh hay là uống một cái ly sữa thôi. Còn trưa á, khoảng 12:00-12:30 á thì mình ăn trưa ở cơ quan á bạn. Thì cái bữa này á thì mình nghĩ là tương đối nó đầy đủ, nhưng mà vì thời gian nghỉ ngắn á là mình hay ăn vội, ăn nhanh lắm, ờ, ăn trong vòng, à, 10 phút thôi, để chạy cho nó kịp việc á. Chiều á thì tầm 3:00-4:00 á, mình cũng hổng có đói lắm đâu, nhưng mà trong phòng nó có bánh kẹo, trà sữa là mình sẽ tham gia ăn chung với mọi người cho nó vui. <laughs> Ờ, tối thì, ờ, thường ăn cơm tầm sau 7:00. Ờ, sau đó đáng lẽ là xong nha, nhưng mà khoảng tầm 10:00 đêm á là bắt đầu mình, ờ, soạn việc rồi xem phim rồi thì lúc đó, ờ, tay chân táy máy thì cũng muốn ăn thêm cái gì đó, giòn giòn ngọt ngọt trái cây này kia. <laughs>
Ô kê. Ồ! Ừm. Ừm. Ừm, ừm hừm. Cho mình hỏi chút xíu là ví dụ như là những cái đồ ăn của bạn thì sẽ phân loại l ăn vặt là ở nhà nè và ở cơ quan là thường đặt đồ ăn, đúng hông? Thì nha, những, cái, thói quen đó đó thì thường bạn để ý là n nó là những, cái, đồ ăn gì, ví dụ như là, bạn có để ý là ở cơ quan là trà sữa nè, bánh ngọt, thì hông biết ở nhà thì nó có tương tự hông? Và thường là những cái đồ ăn mà bạn hay ăn trong những cái bữa đó là gì bạn có thể chia sẻ kĩ hơn hông? Ví dụ như là đồ chiên giòn nè hay là bánh ngọt nhiều đường hay là, ờ, trái cây. Tại vì có một số người cũng ăn trái cây hay là ăn những thực phẩm lành mạnh thì nó khác thì mình muốn biết thêm để mà biết coi những cái thói quen ăn vặt của bạn là có thiên về lành mạnh hông đó bạn?

Bạn ơi, dạo gần đây á, mình nhận ra là mình ăn á hông có phải vì đói nha mà vì, à, rất là nhiều lý do khác luôn. Có những lúc á, ờ, vừa ăn xong được hơn 1 tiếng á nha, bụng vẫn chưa có kịp tiêu hết, mà mình thấy bánh hay là thấy trà sữa là tay tự động với lấy luôn. Lúc đó mình cũng không có chắc là mình có đói thật không á nha nhưng mà chỉ thấy miệng thèm và đầu nghĩ á: "Ăn chút cho vui." Nên là nhiều hôm đi làm về mệt á, mình đứng trước tủ lạnh nè, mở ra đảo mắt một vòng, tìm cái gì đó để nhai cho nó đỡ căng thẳng á, không hẳn là bụng nó kêu mà chỉ là trong người mình thấy nó trống trải sao á. Ăn xong á, thì lại thấy nó nặng nề, ừm, mà cứ lặp đi lặp lại hoài vậy đó, nên là mình cũng bắt đầu lo rồi, nếu như mà cứ ăn theo cái cảm xúc như vậy á, thì cân nặng mình sao? Rồi sức khỏe đường huyết sẽ sao đây? Mà mình cũng sợ một ngày nào đó bác sĩ nói mình là trời ơi, có vấn đề vì thói quen ăn uống á, thiếu kiểm soát á. Nên là hôm nay á, mình muốn chia sẻ với bạn rõ hơn về cái vấn đề này, mong bạn có những cái góc nhìn và cho mình xin lời khuyên được hông?
Như thế nào ha? Ừm. Ồ. Mình hiểu. Ừm. Ừm, mình hiểu. Ừm. Cũng khó ha. Ừm. Ừm, thiệt ra là, ừm, ừm, cái cơn đói thiệt á là nó xuất phát từ những cái nhu cầu mà cần ăn, còn cái cơn đói mà, kiểu như là, thèm ăn cái gì đó đó, thì thường nó đến từ cảm xúc nhiều hơn. Có thể là do bạn buồn chán nè, hay là có thể là bạn đang, a, căng thẳng một cái điều đó hay là đơn giản là cái miệng bạn đang buồn thôi. Thì nha, bạn cho mình hỏi là thường là bạn mở tủ lạnh ra nhưng trong cái trường hợp là vào cái buổi nào? Ví dụ như là buổi xế hay là buổi tối muộn? Hay là vào cái thời gian nào bạn dễ đói nhất ha?
Vậy á hả? Ồ, vậy luôn.

À, ở trên công ty á nha, ăn trưa cùng với mọi người á thì mình nghĩ là buổi trưa của mình sẽ là, ờ, đầy đủ với lại, ờ, lành mạnh nhất á. Tại vì buổi trưa thì mọi người sẽ rủ nhau ăn cơm mà thường trong phần cơm này nó cũng sẽ có đủ, ờ, rau củ nè, với lại canh á. Ờ, xong rồi chiều chiều, xế xế á thì mọi người lại, a, đặt đồ ăn vặt. Không, mình nghĩ là không có lành mạnh, như là trà sữa, ờ, khoai tây chiên, ờ, ờ, bánh tráng trộn, ví dụ vậy đó. Thì buổi chiều xế mình sẽ thường là mình sẽ lúc nào mình cũng tham gia chung, ăn chung với mọi người cái buổi chiều xế đó hết á. Mà khi tối về nhà có khi buồn buồn á thì mình cũng
Ô kê. Mình hiểu rồi. Ừm.
đặt những cái món ăn nó cũng không có lành mạnh như vậy luôn, tại vì, ờ, ngồi xem phim với lại làm việc á thì mình lại thích ăn những cái món ăn vặt nó đồ chiên rán, với lại nước uống có ga như vậy á bạn. <laughs>
Ô kê. Mình cũng hiểu mà. Đôi khi thì sống để ăn thì cũng là một cái gì đó tận hưởng rồi, tại vì có những cái thực phẩm mà nó rất là ngon nè, rất là kích thích vị giác, thì ăn trong những cái lúc mà buồn chán hay là cùng kết hợp cái lúc xem phim thì còn gì bằng, đúng hông? Thì, ờ, cho mình hỏi thêm về những cái đồ ăn của bạn, à, bạn bỏ bữa ăn sáng đi thì từ sáng tới giữa trưa thì bạn có ăn nhẹ gì hông? Rồi, ờ, còn buổi tối đi thì bạn thường ăn những cái đồ ăn như thế nào? Mình cũng biết là bữa trưa của bạn là ăn đầy đủ dưỡng chất và cũng lành mạnh, và cũng có thể giúp cho bạn, à, ờ, no lâu rồi đó. Nhưng mà còn những bữa khác thì sao ha?
Đúng rồi.